ね、やっぱりね、その怪我して、ね、その最悪のケースね、あの日常生活に支障が出てしまうっていうこともね、全然可能性としてはあり得るわけじゃないですか。
はい。 はい、ん。 そうですよね。 はいはい。いや、そうですよね、ほんとにおっしゃる通りで、まあ
うーん。ね、それを考えると確かにそのね、追い込んでいきたいっていうね、そういう気持ちも、ね、わからなくはないんですけれども、ちょっとね、その辺の運動に対する、なスタンスっていうんですか
はいはい。 ああ、すかえん。 あ、なるほど、はいはい。
で、それをちょっとあの考え直してみると言いますか、ね、もうちょっとね、その追い込むっていうんじゃなくて、まあ、若干余裕がまだあるよねぐらいのね、負荷にね、抑えるとか
そう、はい。 はい。 ああ。 なるほ なるほど。ああ、確かに言われてみたら、その、日常生活の方が大事だなっていうのは思いますね。はい、まあ、でも、うん、そうですね、やめたいですけど、追い込むっていうのを
うーん。 ん、ね。 はい。
ん、ただその始めちゃうと運動を、火がつくというか
はい。 ああ、まあ確かにね、それも確かにわかります。ね。うーん、なんかね、ややり始めるとなんかね、スイッチ入っちゃったりしますよね。
お、はい。 うそうなんです、ほんとに、。 あ。<chuckles> ほんとに、もうなんか、やり始めるまでは、ま、ゆっくりでいいかみたいな感じで入るんですけど。えっかくやってるんだからち限界超え今日越えようみたいな、なっちゃって、はい。
うーん。多分もっともっとってね。 ね、いやわ 確かにね、そう、うん。ね、始める前まではちょっと今日は、ね、あの、ゆったりやろかなって思っていたのにって、いざ始めると、「まだいけるまだいける」ってね、「もういっかい」みたいなね。
あ、はい、もう。 膝痛いし。<chuckles> はい。 はいはい。 や ほんとにおっしゃる通りで、もう、ここが超えどころだくらいに思っちゃうので。
ねえ、やっぱ難しいですよね。そこのコントロールというかね。
なんか、すす そうなんすよね。 はい。まあ、多分運動中で頭に酸素もいってないので、ちょっと
うーん。 はい。
バカんなってるのかもしれないですけど、はい、なんかそうですね、そういう
いえいえ。
ストッパーが効かないのが、まあ、膝とか肩に良くなかったのかなって今はほは思いますね。